Me diga: como que você faz detox digital quando precisa descansar?
Eh, normalmente, eu deixo meu celular em casa, eh, e vou caminho na rua, vou na praia ou, então, quando é assim maior, o final de semana, eu procuro ir pra perto da natureza.
Uhum. Ai, que delícia, isso é ótimo, eh, porque você daí, realmente, desconecta e cria uma conexão mais profunda, assim, com as coisas da natureza, né, e as coisas essenciais, eu acho que da vida, né.
Nossa, é tão bom. Eh, tinha bastante tempo que eu não fazia e tem um 1 semana que eu voltei de uma viagem ao Chile e eu fui pra um local muito, assim, isolado, e só tinha internet dentro da casinha e era um 1 montanha, assim, com um rio muito legal e foi tão bom, nossa, é muito necessário.
Uhum. Hã. Ah, e é essencial mesmo você criar essa conexão de novo, né, com com a natureza e com a terra, né, e com as coisas que ela te proporciona, isso é maravilhoso, e
E eu acho que, também, a coisa de você olhar em volta, porque, muitas vezes, a gente fi olha tanto o telefone, que a gente esquece de, realmente, observar, né?
Uhum. Sim, as coisas que estão ao redor, né. E me diga: quando e como que você percebe quando é necessário essa pausa, esse descanso do digital?
Pois é, eu acho que eu precisava e eu não estava percebendo. Ah, quando eu percebo, assim, mais no final de semana, quando eu usei muita tela, porque eu também trabalho com pesquisa, eu dou aula, então eu uso muita tela, então, às vezes, o meu olho ca o meu olho me avisa, eu não consigo, assim, depois de uns das 19h, já começo a olhar as coisas e não vê tão claro. É, eu deveria usar o um óculos, eh, eu não uso, eu deveria usar com mais frequência pra eu também me proteger, né, os meus olhos, mas isso é uma boa, um uma boa chamada pra mim, porque
Uhum. Sim. Embaralhar. Sim. É, porque o corpo está te avisando, né, que diz: "Deu, deu por hoje", né?
Sim. Exato, é uma muito estranho isso, porque você não tá percebendo, mas o seu corpo tá, e ele te avisa e aí você: "Ok, eu preciso desligar".
Descans desligar. E me diga uma coisa, no caso do celular, assim, né, porque hoje, tem, ali, WhatsApp, Instagram, outras ferramentas que, ah, não sei se você usa elas pra trabalho também, eh, você sente, assim, confortável se desconectando? Não se sente culpada?
Eu não me sinto bem confortável, eu acho que inclusive eu acho que eu me sinto culpada quando eu uso demais, porque eu uso bastante, eu gosto do Instagram, eh, eu fico no WhatsApp também, né, porque a família longe, os amigos, então estão sempre tenho gente pra conversar no WhatsApp, e fico no computador, como eu comentei, lendo texto no computador, escrevendo no computador, então, eh, eu acho que eu fico feliz quando eu consigo me dar esse tempo pra mim, sabe.
Demais, aham. Uhum. Hum. Sim. É, é gratificante, né, porque você realmente cria uma outra conexão, outra é uma outra vivência, né, eu acho que é mais a questão de você estar conectado com a vida mesmo, né, não com a com a tecnologia ou com o digital, né.
Sim, totalmente, e você parar pra observar como o tempo muda, porque como o WhatsApp o um Instagram são ferramentas pra agilizar, hã, então a gente não percebe, mas a gente só tá vendo ali, 1 segundo, 2 minutos, eh, e de repente você começa a observar, assim, que as folhas estão tão mais lentas, tipo assim, a vida mais mu pode ser muito mais lenta do que essa correria que
Hum. É. Essa correria, é. E quando você entra no no nesses aplicativos, normalmente, você passa ali horas e nem percebe, né, quando você vê o tempo, eh, passou 1 hora, você estava só ali, vendo imagens e vídeos, enfim, e não aproveitando, realmente, a vida, né.
É, totalmente, você poderia estar fazendo uma comida legal, você poderia estar lendo livro, você poderia estar, né, qualquer outra coisa, mas a gente realmente é uma válvula de escape, em alguns momentos, né, você para a sua vida, fica olhando ali tudo aquilo que, né, uma realidade fora do <chuckles> cotidiano.
Sim. Virtual, né. É, é. E então o teu maior dificultador, assim, seria a parte de trabalho mesmo, que você vê, eh, as co por conta, né, do teu trabalho, você precisa estar mais conectada, isso é que te, eh, pesa um pouquinho mais do que o restante, assim, do que família ou medo mesmo de porque tem muita gente que tem medo, né, eh, fica inseguro sem o celular. Eu vejo pessoas, às vezes que: "Ai, se eu sair sem celular, parece que eu tô pelado", ou, enfim. Pra você não ter esse problema?
Bom, quando e eu também fico, quando, por exemplo, eu esqueço o meu celular, assim, um dia, né. E aí falo: "Caraca, eu vou ter que voltar em casa, porque eu não consigo", sabe, tipo assim. Mas quando você se propõe a fazer algo, por exemplo, eu vou ao cinema, eu tenho um cinema muito perto da minha casa e eu sei que vão ser tipo 2 horas de filme e vai ser meia hora pra chegar, então eu posso deixar o celular em casa, ou eu levo o celular, mas desligo porque eu estou no cinema. E e e às vezes eu até esqueço de ligar quando eu saio, mas eu estou eh, tento realmente ter essa esses esses buracos do meu dia sem o telefone, porque eu eu go eu gosto de usar. Então eu fico bem apegada, sabe?
Uhum. Hum. Uhum. Sim. Ai, s É. Bem apegada, né? É que eu acho que hoje é muito difícil ver alguma pessoa não gostar ou não ter o costume, né, de usar, né?
Sim, sim. E também essa coisa de, eh, ficar ligado sempre, porque se passar algo eu tenho que saber, normalmente eu e meu namorado a gente tem, ah, horários muito diferentes de trabalho, então, a noi ele trabalha à noite, então sempre deixo o meu celular ligado à noite, então acho que também deveria ter um, realmente, um break, assim, né, uma parada.
Por Uhum. Sim, sim. Um tempo, né? E é, é interessante, você colocou a questão de da noite, né. Então de noite você não não coloca nenhum tipo de eh, aquele modo sono ou alguma outra opção, você deixa ele ligado por conta desse do teu relacionamento com com o teu namorado e que é um cenário diferente? Aham.
É. Sim. Eu não coloco, eu nunca coloquei, na verdade, e eu tenho uma pessoa eu tenho amigas hoje em dia que elas fazem um detox muito maior, realmente elas não colocam nem elas não dormem nem mais ao lado do telefone, o telefone fica do lado de fora do quarto, né, elas até compraram o despertador, voltaram, assim, um pouco, né, aos tempos antigos. Mas eu ainda não consegui, não cheguei lá ainda não.
Uhum. Enquanto Sim, anti É. É, tem pessoas que realmente estão optando por re retornar um pouco no tempo e e trazer de novo, né, esses relógios, eh, com despertador e e tudo isso pra realmente afastar um pouco, principalmente no período da noite, né?
É, porque falam que essa luz azul, né, ela é prejudicial para o sono e tudo. Eh, eu a eu tento não ficar vendo coisa, né, muito negativa, isso eu também tento fazer, hum, dentro da minha busca por informação e por coisas que eu gosto de ver, assim. Eu realmente dou uma travada nisso, porque senão a gente entra também num nuns temas, assim, muito estranhos dentro da internet.
Uhum. Sim. É, muito pesados, né. É, é, realmente, às vezes você acaba optando por alguns temas pesados e que te deixam, eh, até inconscientemente, né, desconfortáveis ou com uma energia um pouco mais baixa, isso também pode ser bem prejudicial, né?
É, e também o dia a dia você consumindo isso, ah, aí você por exemplo pega o inverno, né. Isso tudo parece que não, mas isso pesa pra sua saúde emocional, né?
Com certeza. E, assim, eu estou achando muito legal você falar, ah, até com uma certa facilidade de como você lida com esse detox, né, e com a parte digital, e porque, assim, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de de deixar o celular, de deixar até mesmo, né, um um computador, enfim, a internet. Eh, tem alguma dica que você daria, assim, pra essas pessoas que têm um pouco mais, eh, de apreço e de apego com a tecnologia e com com o celular em específico?
Ah, eu diria pra fazer algo, por exemplo, ou vá no cinema, ou faça dia um de spa, ou uma massagem mesmo, mesmo que seja 45 minutos, que você não precise segurar o telefone na mão, que você possa desligar também. Dê eh, eu acho que essa oportunidade de desligar o telefone é uma coisa muito importante. Ninguém desliga mais o telefone, né, bu quando está acabando a bateria, bota pra carregar. Eh, então eu acho que são, eh, pequenos, hã, pequenos pequenas coisinhas, né, que a vida te dá, possibilidade de você ou assistir uma aula mesmo, né, eu que sou professora, meu Deus, a quantidade de alunos que eu tenho olhando o telefone durante a aula é terrível.
Hum. Sim. Então, verd Como é Aham. Hum. É absurda, né, imagino.
E e eu f e eu fico muito preocupada, né, porque eu não nasci eu não fu minha escola e na universidade já tinha celular, mas não esse celular que tem WhatsApp, tem tudo, comecei era mensagem. E, então assim, é muito difícil
Sim. O celular servia só para ligar, né? <chuckles>
<chuckles> Aham, aham. E ainda não tinha crédito, na época. <laughs>
Aham. <laughs> Ai, isso era ótimo mesmo. E e você falou, assim, né, de, por exemplo, ir no cinema, fazer alguma uma massagem, eh, e tem pessoas inclusive que, às vezes, até no cinema ou na massagem acabam pegando o celular, né, mas, eh, eu acho que do je do jeito que você comentou, talvez começar com coisas, eh, pequenas, né, talvez não um final de semana inteiro ou, eh, não um um dia inteiro, né, que eu acho que isso facilita, né.
Nossa. Um jantar com amigos, eu acho que também é até indelicado, né, você ficar o tempo todo no telefone.
Sim, totalmente. É.
É, eu eu acho que são momentos, assim, da vida que a gente tem que aproveitar realmente e deixar o telefone na bolsa ou sabe, se afastar um pouco.
Com certeza. Não, e realmente é isso, né, já eh, às vezes você vê uma reunião de amigos e estão todos no celular e ninguém tá tá dialogando, ninguém tá conversando entre si, né.
É verdade. E tem muita muita falta hoje em dia, hã, os o os casais também comentam muito isso, né, como o telefone pode atrapalhar um relacionamento, como pode atrapalhar até uma amizade mesmo, porque você tá ali, dando aquele o seu tempo pra pessoa e você vê a pessoa todo momento olhando o telefone, respondendo alguém, e isso chega a ficar um pouco chato, né, você fica irritada se você não é o pessoa que tá fazendo isso. É estranho.
Sim. É. Exatamen É desagradável e você acha que você n n não é importante, né, você tá ali por estar, mas não não não tem uma interação, né.
É. E antigamente se falava muito, tipo, da comi “Não se coma olhando a televisão” e hoje em dia todo mundo come olhando o telefone, né.
Uhum. Com certeza. É verdade, é bem isso. E você comentou de casais, assim, como é que você lida com a com essa parte digital com o teu namorado, que você falou que ele tem horários diferentes teus, né, eh, vocês conseguem fazer um detox juntos?
Sim, a gente faz isso, quando a gente vai ao cinema e tal, a gente tenta ou vai sai pra jantar ou encontra amigos, a gente fica, mas, eh eh, é uma é uma realidade, às vezes a gente tá sentado no sofá e cada um tá no seu <chuckles> telefone.
No seu celular, né, aham.
E ca quando a gente olha: "Caraca, já passou tipo meia hora ou 1 hora e a gente tá aqui. Vamos fazer um café", sabe, tipo, tem que dar uma movimentada no dia.
Sim, vamos fazer alguma outra coisa, sair daqui, né, que se não fica mesmo e fica horas e você nem percebe, né.
É, e porque são como são vídeos muito curtos, isso te dá a impressão de que o tempo não passou, né. Então essa parte do tempo da internet é muito perigosa, é perigosa.
Uhum. É, complicadíssima mesmo. E e me diga e por exemplo, as viagens vocês também costumam fazer juntas, que você falou juntos, né, que você falou que foi para o Chile, eh, ele também fez esse detox do celular junto com você lá?
E a gente foi juntos, eh, ele é do Chile, então a gente foi pra pra passar também um tempo lá com a família dele. Então a gente realmente, hã, fez essa essa coisa de retirar um pouco o telefone, ele tem uma sobrinha, eh, pequenininha, então ass tudo isso ajudou também, a você a manter um tempo, assim, né, por com a criança, com a família, com a natureza, que é muito bonito também. Também quando você sai do seu dia a dia é mais fácil, porque você tá ali entregue àquela experiência, né.
Uhum. Uhum. Desconectado. Sim. Sim, é tudo novo, né, são coisas, eh, diferentes que você tá vivenciando e quando tem criança também acaba, eh, o celular acaba sendo complicadíssimo, né, porque, eh, ou você dá atenção à cri à criança ou você tá no celular. É é muito difícil você manter, né, o celular ativo, eh, quando tem um uma criança realmente que precise, né, de se é pequena, né, principalmente.
Sim. E você também não pode ficar o tempo todo no celular, porque você também está dando exemplo, né, ou o mau exemplo.
Sim, sim verdade verdade.
Então é bom é bom você manter também um pouco de autocontrole, eh, e também aproveitar, né.
Com certeza e teve algum, eh, e teve algum momento, assim, que você resolveu deixar o celular mas que depois você disse ai eu me arrependi ou precisava de alguma coisa do celular.
Com fotos porque eu gosto de fotos e quando você não leva o celular você acaba não tirando foto, né, e eu per venho percebendo que com o passar do tempo eu não tenho tido eu não tenho tirado tanta foto em viagem por isso, porque eu não tenho né, ficado com o telefone à mão.
Caramba! É verdade. Hum. De repente optar pela eh, pela parte antiga, né, da tecnologia que seria uma câmera fotográfica tradicional ou até digital, né, mas é uma opção também, né?
É. É, eu eu eu até ganhei uma dessas que fazem essas fotos automáticas assim, né, Polaroid e é bem legal mas eu preciso realmente ter uma digital porque eu acho que aí você pode fazer mais fotos, né. <chuckles>
Uhum. Sim sim fica mais fácil, né?
Sim, totalmente.
Nossa, muito legal muito gostoso ouvir assim a facilidade que você faz esse detox e as dicas que você deu, muito obrigada por compartilhar.
Ai, muito obrigada pela conversa foi foi muito legal todas as ideias trocadas e espero que você tenha uma excelente noite.
Pra você também, obrigada.